ये ऑफिस से ही रहता है।
अ, ओके। तो आप इसमें जो कार्य है आपका, इसकी अ, डेडलाइन क्या है? मतलब किस प्रकार से आपकी दिनचर्या रहती है?
डेडलाइन का फिक्स नहीं होता है उसकी वजह से मेरी दिनचर्या बदल बदल जाती है। मैं अ, जैसे मॉर्निंग में 9 बजे पहुँच जाती हूँ वहाँ से मुझे 6 बजे निकलना होता है। बट डेड कभी-कभी डेडलाइन ऑन द स्पॉट आ जाती है। तो मुझे फ़िर वापस आके घर पे उसको रिपीट फ़िर काम करना पड़ता है। जो कि अराउंड नाइट में 2 या 3 ए एम चला जाता है। फ़िर से मुझे सुबह उठ के ऑफिस जाना पडता है।
हाँ। हाँ। हुँ, वाक़ई मुश्किल चीज़ है। तो आपके मतलब आप इस प्रकार से इस चीज़ को कर सकते हो कि कामों को कहीं न कहीं छोटे हिस्से में बाँटने की कोशिश करें। जैसे अ अ ए आधे घंटे का ब्रेक ले लें, उसमें आप अपना लंच कर सकते हैं, थोड़ा-सा रेस्ट ले सकते हैं, एक 15 मिनट का नैप ले सकते हैं। इस प्रकार के तरीके आपने अपनाए कभी?
अ, नैप तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियस्ली ऑफिस में। रही बात सने अ, लंच की, लंच तो ऑन टाइम होता है हमारा। 1 हॉर्स का लंच टाइम होता है। बट बात ये होती है कि काम इतना ज़्यादा आ जाता है लास्ट मोमेंट पे कि जो समय हमारे पास होता है वो समय कम पड़ जाता है। तो उसमें भी हम अगर ब्रेक लेने लगे तो वो वो हमारा फ़िर से वो काम का समय और बढ़ जाएगा। जिससे कि वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है।
हुँ। हुँ, तो ऐसा आपके साथ प्रतिदिन हो रहा है या कभी-कभी ऐसा होता है?

ओह! अच्छा ओके ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप कार्य को बाँट सकें तो ऐसा कुछ संभव नहीं है कि आप आज का कार्य कल कर सकें आपकी डेडलाइन अगर परसों की है तो आज से आप कार्य को बाँट दें और अपने सभी कार्यों को एक साथ लेकर के चलें?
तो एक्चुअली हमारी डेडलाइन ही ऐसी मिलती है कि वो अगर हमारा कार्य होता है 5 दिन का तो वो हमें डेडलाइन ही 3 दिन का मिलता है। तो हम अप उसमें भी कैसे अ अ, उसको बाँट के चले। तो उससे हम और डेडलाइनस मिस कर सकते हैं अपना। तो उसके लिए तो मैं फ़िर रात में मुझे जगना पड़ता है ज़्यादा। जिसकी वजह से मैं म मेंटली एक्सहॉस्ट और हो जाती हूँ मेरी नींद भी पूरी होती है।
हुँ।